अ, जी, देखिए बचपन में, हर किसी की थोड़ी बहुत ऐसी यादें होती हैं, तो आपकी कौन-सी याद है कौन-सी ऐसी परंपरा है कि उसका नाम आते ही सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं? ए और कम साथ होती थी।
जी, बिल्कुल। जी, ऐसी तो बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारी परंपरा जैस अ, क्योंकि मैं हिंदू अ, उम, परिवार में जन्मी हूँ तो, हिंदू में तो ये बहुत सारे मतलब परंपराएँ हैं, लेकिन जो सबसे ख़ास जिसकी बात मैं करना चाहूँगी वो है छठ, जो कि दिवाली के बाद आता है। वो उसके गाने इतम अ, दिल को छू लेते हैं और ये जो त्योहार की बात करूँ ना ये 3 दिन मनाए जाते हैं तो वो जो छठ की जो यादें हैं ना वो आज भी नाम सुनते ही जो है ना एकदम दिमाग और एकदम पूरा मन जो है ना ये हो जाता है। <chuckles> रूबरू हो जाता है कि वो यादें घर की पूरी जो है ना जुड़ जाती हैं।
जी। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो छठ पूजा है ये क्या है? मतलब इसमें क्या-क्या होता है? कितने दिन का रहता है ये?
जी, बिल्कुल, बताना चाहूँगी ये ना अ, 3 दिनों का पर्व होता है, जो कि ये शुरू होता है नहाए-खाए से, उसके बाद अ, शाम का अर्ग होता है और फिर अगले दिन सुबह का अर्ग होता है जिसमें जो अ, जो भी कोई भी कर सकता है, ऐसे तो घर की माँएँ अ, और करती हैं, अपने परिप परिवार की खुशी के लिए और उनके सलामती के लिए करती हैं, वो 3 दिन तक अ, उनका ये पूरा का पि त्योहार चलता है। पहले दिन अ, जो नहाए-खाए होता है जो उसमें खीर बनता है और मतलब पड़ोसियों को बुलाते हैं और उनको प्रसा ऐज़ अ प्रसाद जो है उनको दिया जाता है शाम में, गुड़ का बनता है ये तो उसकी खुशबू और जो है ना वो अलग ही होती है, वो प्रसाद खाने के बाद और हम लोग बहुत सारे अ, जो है हम लोग घर पे परिवार वाले सब मिलकर अ, जो है मतलब अ, उनकी मदद करते हैं जो भी अ, जो भी है, जो व्रत करती हैं उनका, और पूरा ठेकुआ बनता है जो कि बहुत ही खास होता है। और घी में बहुत अच्छा प्रसाद बनता है और बहुत सारे अ, फल वगैरह खरीदती हैं और अगले दिन फिर जो है ना उसमें सूर्य भगवान की जो है रा अ, ज़्यादा पूजा होती है उसमें, मेनली। और शाम में पूजा होती है, हम लोग अर्ग देते हैं और फिर स अ, और बच्चे जो हैं वो भी बहुत खेल-खुद करते हैं, पटाखे वगैरह चलाते हैं और बहुत अ, मन से अ, श्रद्धा के साथ जो है शाम में अ अ, जो है अर्ग दिया जाता है सूर्य भगवान को फिर अगले दिन सुबह में जो अर्ग देखने के बाद ये जो है ना संपन्न होता है ये पूरा, ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं।
जी। अरे वाह! हुँ। जी। वाह, वाह! मतलब मेरे को तो सुनने में ही इतना मज़ा आ रहा है, मनाने में तो कितना ही मज़ा आता होगा। तो ये किसी अ, ख़ासकर किसी जगह से रिलेटेड है, कि कहीं इस पे ज़्यादा मनाया
जी। ये तो है। मैं अ, बिहार में तो इ बिहार का ये ख़ास पर्व है, यहाँ मतलब बिहार में और शायद उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता होगा। मैं उधर गई नहीं हूँ, लेकिन बिहार में तो लगभग हर घर में जो है ना पूरे मिलकर अ, पूरे श्रद्धा के साथ जो है ना इसका मतलब बहुत ही पवित्र त्योहार है ये, तो उसको प मिलके काफ़ी बनाते हैं और अ, सूर्य भगवान की अ, जो है विशेषकर पूजा की जाती है। अ, और उसमें जो स छठ के संगीत आप सुनिएगा ना, तो मतलब आपके रौंगटे खड़े हो जाएँगे। उसको गीत की बात करूँ ना, तो मैं उन्हों उनस अ, ये सारे गीत शारदा जी ने गाए हैं। अ, जो शुरुआत में और उनके जो गाने हैं ना अभी तो उनका अ, न निधन हो गया मतलब अ, बीमार थी, तो वो उनका अब काफ़ी मतलब ये हो गई थी। लेकिन उनके गाने अभी भी अट पता नहीं सालों-सालों तक अमर रहेंगे। आप ज़रूर सुनिएगा, अभी शायद आने वाला भी है अ, त्योहार बहुत जल्दी, दिवाली के बाद आता है, तो बहुत अच्छा है।
हुँ, जी। जी। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर तो बहुत ही नज़दीक है और मेरे को तो अभी से ही बहुत अ, उत्साहिता-सी बढ़ रही है कि मुझे ये बनाना है, देखना है, इसमें क्या-क्या होता है। तो ऐसी कोई पदम इस परंपरा में ऐसा आपका कोई मूल्य या रूटीन पर कोई असर डाला? जैसे
जी, बिल्कुल, देखिए अ, रूटीन पर ऐसे कोई खास प्रक हम लोग मतलब छुट्टियाँ अ, ब बिहार में तो बात करें, तो हमें इस चीज़ के लिए तो छुट्टियाँ मिल जाती हैं। अ, जिन घर में अ अ, लगभग हर घर में ही मतलब इसकी पूजा की जाती है, तो इसका छुट्टी मिलता है और लोग काफ़ी श्रद्धा के साथ इसको मनाते हैं। हम बहुत सुबह में मतलब हम लोग जो हैं, हम माँ-बच्चे जो हैं, बड़े जो हैं, सब की सब मिलकर इसपे अपना सहयोग देते हैं। अ, पूरा अ, पिताजी और भाई वगैरह जो हैं, वो लेके आते हैं फल-फूल बाज़ार से। उसमें दाम थोड़े महँगे भी हो जाते हैं बाज़ार में, देखिए बाज़ार में जो चहल-पहल होती है, वो भी अलग-सा आनंद देता आपको। तो अम, तो वो हम जाते हैं, और इसका एक चूल्हा मतलब चूल्हा भी होता है जो कि मिट्टी का बना होता है, और उसमें जो है ना सारा प्रसाद जो है ना, उसको माँ जो है पूरा उसको धो के अच्छे से उसमें ही छ अ, छठ का प्रसाद बनाया जाता है। लकड़ी भी दी जाती है और उसको अ, छत पे हम लोग इसका पूरा अ, मनाते हैं, मम्मी अ, जो है बनाती हैं प पूरा प्रसाद उनका। तो वो हमारा ज हम घर के अ, चूल्हे पे नहीं, बल्कि इनका मिट्टी का जो चूल्हा होता है जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, उसमें अलग से प्रसाद मिलता है और शाम में सब आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रूटीन भी सब काफ़ी व्यस्त होते हैं क्योंकि इतने सारे काम होते हैं और स अ, सभी एकदम खुशी के साथ मज़े से करते हैं ये चीज़, तो बहुत अच्छा लगता है।
जी, बिल्कुल। जी। हुँ। बिल्कुल। जी, जी। मतलब मैं सोच सकती हूँ, ये अ, दिवाली से दिवाली जितना बड़ा ही त्योहार लग रहा है मुझे। और उतनी ही उसकी चहल-पहल रहती है।
हुँ। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँगी कि बाहर के जो लोग हैं इतना मतलब बाज़ार भी बहुत ज़्यादा मतलब रंगीन होता है और एकदम खुशनुमा होता है, इतनी सारे अगरबत्तियाँ जलतीं, इतनी खुशबू, पूरा वातावरण बहुत पवित्र हो जाता है मतलब अ, छठ में। और पूरे मतलब छठी अम, छठी मैया की पूजा होती है ना, तो वो पूरे का पूरा जो अ, रास्ता है अ, वो छठी मैया के लिए, वो पूरा का दु उसको धो दिया जाता है, और सभी मतलब अ, अ हाँ, और उसको और सब मिलकर जो है प्रसाद को लेके जाते हैं घाट के पास, और वहाँ जाके शाम में सारी महिलाएँ जो हैं, जो-जो भी व्रत की रहती हैं, वो जाके अपने परिवार वालों के साथ फिर शाम में अर्घ देती हैं। और फिर अगले दिन अ, सुबह में जो है जब अ, सारा अ, स सुबह में फिर से सूर्य भगवान को अर्घ दी जाती है। उसके बाद हम लोग सबको प्रसाद मिलता है, या पूरा पूरा पूरा जो है पूजा खत्म होने के बाद। तो फिर बहुत मज़ा आता है, हम लोग तो बहुत मज़े करते हैं पूरे परिवार, पूरे भाई-बहन, सबके साथ।
जी। हुँ। अरे वाह! जी। क्या बात है। बिल्कुल, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। तो कैस ऐसा कभी जैसे कि उम छठी मईया की पूजा भी होती है इसमें, और व्रत भी रखा जाता है, तो कभी ऐसा लगा कि अ, ये परंपरा ज़रूरी नहीं है, हमारे बड़ों ने तो करी हम क्यों करें, ऐसा कुछ आपको कभी लगा या नहीं? आपको अच्छा लगता था?
हुँ, हुँ। जी। हुँ। नहीं अ, ऐसा तो कभी कुछ लगा नहीं है लेकिन अभी लगता है कि अभी जिस तरह हम आगे तकनीकी और ये सब चीज़ों में अ, ज़्यादा घुस गए हैं, तो अब लग रहा है अब आगे परंपरा आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, वो ये बहुत ही कठिन चीज़ है। और जो शायद अ, में हमारी माँ जो हैं वो अपनी सास वगैरह से तो काफ़ी दिनों से पुराने ज़माने से ये सारी चीज़ें आ रही है परंपरा और काफ़ी उसपे जुड़ाव है, और बहुत सारी कहानियाँ इससे अ, जुड़ी हुई है और ये लोगों को मुझे लगता है काफ़ी करीब लाता है इस तरह की परंपराएँ और त्योहार जो है ना, तो वो अ, ये आगे बढ़ना चाहिए लेकिन अभी इस च अभी जो जैस स्थिति ऐसी है कि हम लोग इन सब पे उतना अ, हम लोग उतना इस चीज़ों को ध्यान से हम लोग बहुत मज़े तो करते हैं, लेकिन आगे हम इसको आगे ले पाएँगे ले जा पाएँगे कि नहीं वो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अदी ले जा पाएँ तो ये खत्म नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से अम, ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए और लेकिन हाँ, हम लोग कैसे इसको लेते हैं उसपे बहुत कुछ निर्भर करता है।
जी। बिल्कुल, सहमत हूँ। जी। बिल्कुल। हाँ, जैसे कि क्या हो रहा है ना जैसे नई जो जनरेशन जो नई पीढ़ी आ रही है, वो काफ़ी चीज़ें नहीं करना चाह रही है। क्योंकि वो जा रहे हैं और मॉडर्न तकनीकों में। पर मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये परंपरा रहे हैं जैसे आगे वाली पीढ़ियों को भी इन श उम, महत्व रहे।
जी। हुँ। सही बात है। अ, हाँ, मुझे लगता है कि हमें अ, अपने अ, जो आगे आने वाली जो भी पीढ़ी है, उनको इन सब परंपराओं से अवगत कराना चाहिए, उनके पीछे का छुपी कहानियों समझाना चाहिए, उनको इस तरह के जहाँ भी इस तरह की परंपराएँ संपन्न होती हैं, उसमें उन्हें जुड़ने का, शामिल होने का मौका देना चाहिए, इससे उनको इसकी इसका महत्व जो है समझ में आएगा और तभी वो समझ पाएँगे कि हमें ये परंपरा आगे बढ़ानी क्यों ज़रूरी है? और हम कैसे अपना योगदान दे पाएँगे तो, पहले तो अपन इसका अ, महत्व समझना ज़रूरी है और उसके बाद ही हम किसी को इससे जोड़ पाएँगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इससे अवगत कराया जाए अ, ये कहानियाँ जो हैं ना कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और हर इंसान को, हर बच्चों को, हर आगे आने पीढ़ी को अ, कि ब को इनके पीछे जो महत्व है उससे रूबरू कराना चाहिए।
हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनको और जारी रखने के लिए ना थोड़े अ, कल्चरल फ़ंक्शन या फिर कुछ ऐसा अ, ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए जिससे कि आगे वाली पीढ़ी को भी इन सब चीज़ों की महत्वता समझ में आए।
हुँ, हुँ, हाँ, वो जो ज ये सब तो है, ये जो नाटक वगैरह-वगैरह करके भी अ, ना अ, हम उन्हें जो है इनमें शामिल करा सकते हैं और हम दिख और हर इसकी झाँकियाँ जो बनती हैं अ, जो कि हर अ, राज्य की जो अपनी-अपनी परंपराएँ हैं, जैसे कि 15 अगस्त, 26 स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस, जब भी झाँकियाँ निकलती हैं, उस समय हम अपने बच्चों को ले जाके ये सब झाँकियों के अ अ, दिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हर र राज्य की अपनी-अपनी परंपराएँ हैं और उनका क्या महत्व है, उनकी उनसे जुड़ी कहानियाँ अ, जो है सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं अ, नाटक के ज़रिए भी उन्हें अ, वो रोल प्ले के अ, के ज़रिए भी उन्हें अ, हम एहसास दिला सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी है और हमें इसे खत्म नहीं होने देना चाहिए, तो खुद ही आनंद आ जाता है।
जी। बिल्कुल। हाँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्क खुद ही आनंद आ जाता है जैसे कि, बचपन में हम देखते हैं रामलीला और ये सब, तो इस से हमें पता चलता है दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं? तो इसका एक जब एक पता चलता है हमें लॉजिक तो हम और अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं।
हुँ। हुँ। ये मनाते हैं, सही में। हाँ, हम और जानना चाहते हैं अच्छा ऐसा क्यों हुआ था, फिर हम 10 अ, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, फिर उसके पीछे का अ अ, सम अ, जो अ अ, जो अ, जो भी जवाब है उसको ढूँढने की कोशिश करते हैं। हाँ, अपनी अप अपने अ, इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हमें समझ में आता है अच्छा ये क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे जुड़ी कहानी क्या है। तो वो अपने आप ही अंदर जो है हर बच्चों के अंदर वो उत्सुकता जा जो है आ जाती है अपने आप और तभी हम आगे उसको और आनंद के साथ जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ या फिर किसी के साथ भी अ, हम कभी बाहर भी जाते हैं, तब अ, भारत से बाहर या कहीं भी, जब वहाँ पे भी हम लोगों को अपनी अपने कल्चर के बारे में अ, स वो सब चीज़ें कहानियाँ बता सकते हैं ताकि वो भी आकर देखें और भारत की जो एक में इतनी सारी जो चीज़ें हैं, सभ्यताएँ हैं, वो जो है ना अ, भारत तक ही नहीं बट देश-विदेश हर जगह जो है फैल सके।
बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, सहमत हूँ आपसे। वही। मतलब मैं तो देखती हूँ भारत से बाहर लोग आते हैं भारत में ये सब देखने सबका अनुभव करने, बट हमारे खुद के जो बच्चे हैं, वो ये सब देखना ही नहीं चाहते हैं। उनकी कोई परंपरा ही है अभी वो फ़ ब आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो मतलब
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, वो बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे जब हमें तो ये बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हमें कुछ ख़ास नहीं लगता है लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं वो जब ये चीज़ें देखते हैं तो वो बहुत उत्सुक होते हैं। तो ये उत्सुकता ये आनंद जो है, वो बहुत हम लोग भाग भाग्यशाली हैं कि हम भारत पे पैदा हुए और हम ये सब संस्कृति और संस्कार को इतनी अ, नज़दीक से देख पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। तो हमें उस चीज़ को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए और अपने बच्चों तक भी ये चीज़ जो है ना आगे लेके जाना चाहिए।
दाल बराबर बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है ही। तो जैसे कि दिवाली पे भी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमें नए-नए कपड़े मिलेंगे, पैसे मिलेंगे इसमें भी ऐसा कुछ होता है?
हुँ। हुँ, हुँ। अ, नए कपड़े का तीज अ, क्योंकि ये दिवाली के बाद ही ये मनाया जाता है। तो मुझे लगता है दिवाली में जो हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है ना अ अब, त तैयारी कर लिए होते हैं, पटाखे वग़ैरह जो हम दिवाली में जो बज जाते हैं वो हम, छठ में जलाते हैं तो वो उत्सुकता तो बनी रहती है और नए कपड़े जो कुछ मिलते हैं हाँ, लेकिन नए कपड़े तो पहनते हैं हम लोग अ, ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए अलग से नहीं होती वो दिवाली के साथ ही क्योंकि आते एक के बाद एक ही आ जाता है। तो वो दिवाली में जो हम लोग नए कपड़े पे खरीदते हैं हम उससे स वही सब भी पहन सकते हैं नहीं तो आपके पास ज़्यादा कपड़े खरीद सकते हैं, दिवाली के समय क्योंकि उसमें काफ़ी डिस्काउंट भी चलता है तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे आपको मतलब अ अ, कपड़े और चीज़ें खरीद सकते हैं और उसको आप पहन सकते हैं।
जी। जी। हाँ। हाँ, आपने बताया भी था कि लाल कलर इसमें ज़्यादा पहनते हैं, है ना?
हाँ, लाल-पीला जो है रक्त चकमा का चकमक-चकमक जो है ना वो चीज़ें जो है बहुत आप पहन सकते हैं। आपको जो पसंद है ऐसा कुछ ऐसा नहीं है लेकिन हाँ मतलब रंग-बिरंगे ही कपड़े लोग जन मतलब पहनते हैं, इसलिए।
हाँ। वही। सुंदर-सुंदर रंग-बिरंगे कपड़े पहनना तो मतलब एक एक जो हमारे नॉर्मल जो रूटीन चल रहा है उससे अलग हो जाता है। कुछ एक नई-नई स
हुँ। हाँ बिल्कुल। हाँ वो अलग लगता है कि हाँ ये त्योहार के लिए दम स अलग कपड़े तो हम लोग तो ऐसे भी सारे त्योहार में तो रंग-बिरंगे कपड़े ही पहनते हैं मतलब होली को छोड़ दें होली में तो शायद उजला पहनते हैं और लेकिन उजला क्या है मतलब वहाँ पे भी क दूसरे टाइप के कपड़े पहनते हैं कोई रंग से आप ऑलरेडी रंगीन हो ही गया होते हैं तो इसलिए उजला पहनते हैं। लेकिन ये समय तो आप रंग-बिरंगे और चमकदार अ, कपड़े पहनते हैं। हाँ।
आजाती है। हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो है ही। चलिए, मेरे को तो मतलब बहुत ही मज़ा आया ये सब सुनने में। और
हुँ। <chuckles> जी मेरी ये भी यादें काफ़ी ताज़ा हो गई आपकी बातें आपसे बातें करके।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, मतलब मैं भी अब अगली बार मैं तो मैं सोच रही हूँ अगली बार मैं बिहार में जाके ये एक बार देखूँ कैसे मनाया जाता है और क्या होता है। तो धन्यवाद आपका ये सब बताने के लिए मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब जान के। क्या?
जी, बिल्कुल। ज़रूर, मुझे भी अच्छा लगा।
जी।